Claro, pero, tú ya tenías o sea, tú eres fanático de ese artista como tal, ¿tenías co información de ese artista o fue simplemente un concierto de cualquier otro?
No no, sí, eh, fanático de de del artista, ¿no? Siempre desde desde muy joven, desde que salió con sus canciones, pues me gustaron mucho sus canciones, y y lo disfruté mucho, pues, entonces, ya lo había visto, eh, ese concierto lo había visto en otro la en otro país, pero, eh, canciones diferentes en épocas distintas, ¿no? 2010 y, bueno, eh, ahora era 2000, 2019, 2000, sí, desde 2020 creo que fue 2019, pues, entonces ya eran otras canciones, pues, de otro, mm, otra gira, otro tour, eh, pero este fue fue muy curioso, porque en el primer concierto lo eh, había tenido un meet and greet, que es como al final del concierto conoces al artista, un encuentro Exacto, un encuentro personal, que fue como unos 45 minutos, en ese año había ganado España la Copa del Mundo, y recuerdo que eso fue más o menos justo después del de la final del del mundial, y entonces, eh, hablamos un poco de fútbol, eh, conversamos de de muchas cosas, bueno, fue muy muy interesante.
Claro. Un encuentro, un encuentro personal, un encuentro personal, ujú. Ah, interactuaste bastante, entonces, con el artista, bastante.
Sí, sí, cómo no, 45 minutos era era el el premio, y de hecho, eh, él había hecho como había puesto un tweet, como un concurso, y el tipo hizo un concurso, y yo y yo le di clic al enlace y llené las preguntas, y y él mismo lo anunció por Twitter, es que e e y lo escribió escribió mi nombre y mi apellido. Mira, fulano de tal, en tal ciudad te ganaste el meet and greet, y fui la única persona que <chuckles> que se lo ganó. <laughs> Entonces
Ahora, dentro de dentro del concierto, porque claro, entiendo que tuviste el encuentro con el artista, eh, los artistas, pues, siempre son bastante peculiares, pero dentro del concierto del primero al que fuiste, ¿tú notaste algún momento del concierto en específico con mayor teatralía o sea, a algún momento impactante, muy aparte de la música que ya es de alta calidad de un artista como Alejandro Sanz?
Ujú.